Ну, ты прям гипнотизируешь, <chuckles> э, таки.
Да-да-да, да-да-да.
Вкусно это всё звучит. А допустим, этот татарский чай, он, может, с э, с чем-то ассоциируется у тебя, да? Или с каким-то временем, вот, года, или с какими-то людьми, или вот, может, ты его пьёшь и ч и что-то вспоминаешь, что-то хорошее?
Да. Да, конечно, конечно. Это вот я говорила, что вот этот чай, да, татарский, он, эм, ассоциируется у меня с домом. Да, вот меня бабуля его всегда варил. Там она всегда подавала этот чай в таких, я помню, кружках с орнаментами татарскими и плюс ещё какую-нибудь булочку там, не знаю, пирожок с картошкой, которым там сама пекла, да, там, либо же пирожок с мясом, но разные пирожки были. А вот и всегда вот эта ассоциация, она всё-таки остаётся. Вот.
То есть, в принципе, вот, э, есть какие-то ассоциации, да, вот, э, с тем или иным чаем, да, потому что ты это с какого-то времени, когда ты проводила время с какими-то людьми, да, которые, может, даже этот чай тебе показали, что твой-то он очень вкусный. Самом деле это очень круто. А допустим, э, твой ребёнок, э, он пьёт, э, вот, э, наверно, кофе ему нельзя, у неу неу ты ему даешь, он такой: "Дай разбавленное кофе". Там годика там, как почти, да. <laughs>
М. Да. Да, да-да-да, да. Да. Мгм. Не-не-не, нет, конечно. Не, нет, не-не-не, втв он просто встал понюхать. Он такой а он любитель, когда я с утра там, он от иногда бывает такое, когда у нас каникулы, мы можем с утра пойти позавтракать куда-нибудь, и он говорит: "Мама, у нас каникулы. Ты можешь сегодня пойти попить кофе не дома". Вот так, такое у нас тоже бывает. И мы можем дома не кофе попить, а выйти и пойти вместе. Он возьмет там себе какой-нибудь завтрак, и я там возьму какой-нибудь завтрак. И у нас тоже такой вот, так скажем, мини-ритуал во время каникул бывает.
А не бывает такого, что он, допустим, берёт, э, шоколадный напиток? Да, вот бывает часто, что в таких кофейнях есть шоколадный напиток. Да, вот для детей, допустим, какао, вот, эн наверно, очень вкусно, э, вот как-то с детством, э, с детством, наверно, ассоциируется? А ты любишь какао или нет?
Мгм. Какао, да-да, конечно. Да. Ага, ну, я вот да не, щас нет, вот в детстве да, ол и причём в детстве у нас было такое какао, не которое там "Несквик". "Несквик"- это было что-то н недосягаемое, а вот это вот тёмное какао, которое те варила бабушка в ау в сотейнике и там с молочком и с сахаром. Да, это тоже вкусно, но сейчас я как-то от этого отошла, и мне больше всё-таки по чаю и по кофе. Вот так. И для меня это прям суперклассным ритуалом перед утром, чтобы я могла насладиться и поразмыслить на своим будущим днём. Вот так.
Так получается, ты скоро, в принципе, о чае забудешь, да? Потому что таки кофе забирает своё? <laughs>
Ву. Да, да, конечно, да, да, да, да, это точно есть такое. <chuckles>

Наверно, любишь его пить, когда ты знаешь, что ты никуда не должна спешить, когда у тебя есть время вот съесть это вкусно, выпить, наверное. Вот я вот представила, это звучит прям божественно так, как будто в сказке. <laughs>
Да, да-да-да. Мгм. Да. Да. Да. Да, и вот я для себя открыла, что вот, э, я пробую разные варианты кофе. Это может быть просто американо, иногда я могу заварить чисто американо, ну, там, либо эспрессо, но бывает это очень редко, но иногда такое хочется с бодрячком, бод взбодриться, да, там, маленькое такое эспрессо себе заварить. И самое кайфовое- это вот когда щас у нас, ну, уже осень, и я уже щас на балконе не пью, а вот та вот, наверно, до недели за 3 вот, 3 недели назад я ещё могла на балконе. У нас такой балкончик, там у нас такой деревянный стульчик, деревянный стол стоит- очень уютненько так. И я спокойно выхожу ли этот, летом, осенью, весной в конце, да, сажусь и кайфую. Открываю дверь нараспашку.
А. <chuckles> Очень круто звучит.
Да-да-да, и прям, э, я и мой кот, он там ходит по балкону, э, а я сижу пью кофе и кай кайфую. Мне вот для мень Ага.
А смотри, а вот, э, для тебя важно, когда пить либо кофе, либо чай, да? Вот когда ты раньше пила чай, тебе важно, э, вот где именно пить и какая погода, допустим, на улице, если ты находишься на улице, может тебе нравится больше в зиму, может, у тебя какая есть ассоциация, да, вот там: с чаем, да, с каким-то сезоном, либо у тебя есть там, допустим, кофе ассоциируется с зимой, либо наоборот вот? Ну, вот какие ассоциации у тебя вот с этими напитками, и когда ты любишь их употреблять?
Ага. Мгм. Мгм. Ага. Да. Ну вот летом я вот люблю там: а, у меня всегда в в холодильнике есть огромный пакет льда. Я могу себе там айс латте сделать, например, или айс американо- просто американо со льдом, да, попить. Вот. Ам. А например, зимой
Вот интересно, как ты зимой, хм, выбираешь.
Да, да вот, а вот зимой, да вот Да, да, да. Например, вот зимой я могу, так скажем, м, сейчас я я купила себе сливки вот эти вот, которые, э, не кот воздушные, или как там они правильно называются, которые, этот, взбитые сливки, во! Всё правильно, воздушные. Э, вот, воздушные
Они взбитые и воздушные потом, да, и вкусные. <chuckles> Всё в 1.
душные, да да да да да. Да, и мог Да, и могу себе вот заварить там кофе- и сверху вот эти вот, м, а, сливками посы посыпать, и сверху какими-нибудь, я не знаю, там может быть украшение в виде ёлочек там, или вот эти вот, э, специальные же есть, чтобы и либо шоколадная стружка- тоже очень вкусно получается. Вот это вот тоже, я говорю вот, а сезонный сезон- да.
А вот, э, э, шоколадную шоколадную стружку ты с каким, э, кофе больше всего любишь? Куда она больше всего подходит?
Мне больше нравится американо. Вот американо мне нравится. Я вообще, я стараюсь молоко не есть, вообще ни в каком виде, но если ем, то это будет либо миндальное молоко, и даже вот сливки взбитые я покупаю безлактозные. Вот так.